А какой ты язык щас учишь?
Ня ага, ну, щас я итальянский начала учить, вот, мне нравится, я очень
И вот ты, получается, вот вообще начинаешь с нуля, если я так понимаю, не с А2, а прям вот, э
Да, итальянский ваще прям с нуля с нуля. Ну с какой там, даже это не А1, а вообще, да, там <chuckles> с buona sera да, <chuckles> просто с с такого нуля нуля. Но мне очень нравится, как он звучит, и я вообще теперь мечтаю когда-нибудь прям поговорить с кем-нибудь по-итальянски, потому что вот теперь, видишь, 3 года <laughs> или сколько там, мы знаем, нужно, чтобы, ну, с 5.
Уже могу, с по губам. Мгм. Вот ты, получается, ты уже знаешь вот эту силу маленьких шагов, и ты знаешь, что вот даже 15 минут этого "Дуолинго", и ты будешь знать через 3 года итальянский.
Мгм. Да, ну как бы знать на уровне, да, на уровне таком, чтобы, да, поболтать и поддержать коммуникацию. Да, это именно так и работает. И ты как бы вот когда это обнаруживаешь, ты такой прям: <gasps> "Вау, это так классно!" Ну, то есть, ты реально ж, ну, не ожидаешь. Это такое прям приятное получается открытие. Со спортом, кстати, то же самое, мне кажется.
П по многим и верят. М. Мгм. Мгм мгм. Ну лучше. Да, со спортом. Да, а у тебя был тоже со спортом такой пример?
А, ну, со спортом он такой, может быть, менее, знаешь, э, не такой масштабный, но тоже было приятное такое очень открытие. Смотри, я начала, ам, н, э, заниматься, ну, так вот, плюс-минус регулярно, э, где-то, наверно, тоже 3 года назад. Видишь, у меня, как это, последние 3 года- это <chuckles> работа, как это, самоулучшайзинг, да. Ага, да. А, вот, я стала делать вот эти, значит, э, какие-то такие, м, ну, просто, да, ничего, ещё раз, я не занимаюсь там серьёзно, да, там, я не хожу в зал, я не то есть это не то, что я там, знаешь, убиваюсь, э, на спорте, вообще нет. То есть это просто регулярные ежедневные небольшие, да, там. Да, но почти ежедневные. Ну, иногда, знаешь, ну, все мы люди. Да, па.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. <chuckles> Да, работа над собою. Мгм. Мгм. Мгм. Ежедневный. Ну вот ты дома или вт как это? Ну что ты делаешь? Примерно сколько минут это занимает?